Eee, kebetulan karena teman-temanku tuh banyak yang dari jurusan seni, jurusan sastra, jadi, eee, semua cowok di kantor aku tuh kebanyakan ya, kebanyakan tuh ini, apa namanya, mmm, gondrong rambutnya, Mbak.
Heeh. Heeh. Eh. Oh, wow, heeh heeh, unik ya jadi kayak, apa, style-nya beda gitu enggak yang style, kantoran, tapi karena seni banget ya. <chuckles>
Heeh. Iya. Mhm. Nah itu dia tuh, nah karena aku kan suka bawa catokan nih ke kantor. Aku tuh pernah buka salon dadakan buat, eee, teman-teman cowok aku yang di kantor gitu. Jadi sebenernya iseng aja sih kayak
Mmm, terus? Mmm. Oh. Mhm. Waduh. <chuckles> Aduh, heeh heeh.
eee, iya namanya cewek ya, Mbak, ya kita kan kalau misal kerja, tapi enggak on point enggak merasa cantik gitu ya, itu kan kurang nyaman ya. Nah jadi tuh heeh, di sela-sela itu tuh aku ini, apa namanya, eee, benerin rambut kan alias catokan itu, terus, eee, temen-temen cowok aku tuh pada kepo kayak, "Kenapa sih kenapa sih harus" mhm, "Kenapa sih harus gitu? Rambutku bisa enggak digituin?" Gitu kan, "Bisa aja." Gitu kan. Nah aku dapet 2 klien, Mbak, kebetulan saat itu. Heeh. Jadi, <smacks lips> eee, yang satu minta di kriting gantung yang satu minta di itu di bob dalem biar kayak jamur.
Heeh heeh. Mhm. Heeh heeh. Oh, oke. Heeh heeh. Mhm mhm. Heeh. Heeh. Oh, iya ada yang ngeliat terus kepo gitu ya jadi kepengen. Heeh heeh. Waduh. <chuckles> Heeh heeh. Iya ya ampun. Mmm. Mhm. Hon, di dukung ya ampun lucu banget. Terus gimana tuh dari mereka, apa namanya, eee, setelah di-curly-curly gitu ya? <chuckles> Setelah heeh, nyentrik. Gimana tuh? Puaskah dengan hasilnya atau gimana? <chuckles> Lucu banget pasti.
Gitu. Heeh. Heeh. <chuckles> Iya itu, eee Nah kan namanya cowok ya kan suka eee, laki-laki itu kan suka melihat dunia bekerja ya, Mbak, ya jadi ketika aku catok kan pasti keluar asapnya gitu kan. Nah itu tuh mereka udah ketakutan banget, Mbak, mereka tuh takut rambut mereka tuh kebakar, eee, atau malah kebakaran kan rambutnya. Jadi, apa ya, aku min
Heeh. Oh oh, syok enggak? Mmm. <chuckles> Yah malah hangus ya? Heeh heeh heeh. Takut ada yang konslet atau apa gitu kan soalnya kan terhubung sama listrik juga tuh catokannya.
Benar. Iya bener banget, kan yang namanya catok panas kan nempel di rambut, terus tuh keluar asep-asepnya nah itu mereka takut banget, Mbak.
Heeh, iya sih. Mhm. Nah itu. Karena pertama kali juga kan ya, heeh, waduh. <chuckles> Hah?
Mhm. Jadi kayak, "Eh, ini ini aman enggak sih? Entar kalau rambutnya kebakar gimana?" "Aman. Buktinya aku setiap hari nyatok rambutku, enggak gundul ya. Bisa diem nggak?" Gitu. Jadi, apa ya, kocak banget, mhm, lucu banget, mana, apa ya, langsung yang kayak, "Oh, rambut aku ini banget ya," apa namanya, eee, "lembut banget." Gitu
Heeh heeh, Hmm, <chuckles> ya ampun, rame ya jadinya ya. Iya kan? Heeh. Lembut? Wah, heeh, habis dia catok mereka jadi mengagumi rambutnya sendiri gitu ya. <chuckles> Aduh. Lucu banget.
Mhm. Bener. Terus sama ini, Mbak, aku pun pernah bawa hair spray ya ke kantor ya. Terus ada satu, eee, satu juga, apa namanya, eee, cowok di kantorku, dia tuh pengen rambutnya tuh di di apa namanya, di mohak yang kayak anak punk itu, yang berdiri di tengah sa di simpen sampe belakang
Heeh heeh. Mau juga? Heeh. Waduh, jambul jam heeh heeh. Heeh heeh. Ya ampun lucu banget.

Itu kan, eee, pada banyak yang bikin nobar ya. Nah, karena mungkin anak-anak ini males ya kalau ke cafe kan rame banget, kalau ke satu tempat yang, apa, spesifik kan kayak terlalu rame dan harus pesan-pesan makanan yang mereka gak suka kan. Akhirnya temen-temen kantorku itu bikin nobar di kantor. Jadi
Heeh, benar. Heeh heeh. Mhm. Betul, heeh heeh. Ngadain nobar, wah iya iya iya.
Heeh, jadi mereka tuh kayak ini Mbak, apa, eee, kayak kaleng diputer buat langganan aplikasi nonton bola saat itu. Jadi kayak, "Ayo koin untuk Timnas koin untuk Timnas." <chuckles> "Apaan sih?" Gitu kan.
Heeh. Iya, heeh. Oh, ya ampun. Heeh heeh. Eee, heeh heeh. Jadi ini ya, apa namanya, kayak, apa, jatuhnya tuh, kayak infak Jumat gitukah? Jadi diputar, keliling, terus pada nyumbang gitu buat, eee, langganan gitu ya. Ya ampun, lucu banget sih ya, seru-seru banget orang-orangnya.
Mhm? Iya, ya ampun. Mhm. Bener bener bener. Iya, dan, apa ya, eee, lucunya dan untungnya juga nih respon temen-temen sekantor tuh juga yang baik gitu loh Mbak, kan pasti ada 1, 2 orang yang resek ya untungnya di kantor aku tuh nggak ada yang resek. Jadi, apa ya, mereka tuh mungkin ada yang setuju, ada yang nggak ya, tapi mereka tuh nggak yang nyinyir kayak, "Aduh apaan sih buang-buang duit buat gini doang." Enggak, jadi kayak, "Ya udah iya." Gitu kan, karena emang seseru itu Mbak, bahkan buat nongkrong pun itu ya, an temen-temen kantorku tuh suka gitu loh kayak <tsk> eee, kemarin juga sempet ada pertandingan, apa, Mobile Legends kan, nah itu mereka nonton bareng Mbak, jadi kayak, "Kalian nonton apa sih?" Gini kan, "Ya ini nonton pertandingan." Gitu.
Mhm. Heeh heeh. Mhm, biasanya kayak gitu. Mmm. Mhm. Heeh heeh. Iya. Heeh heeh. Mmm. <chuckles> Oh oke. Oh, nontonnya tuh bareng di kantor pakai proyektor gitu, kah, atau gimana tuh?